والله، سؤال كويس. هو لما حد بيسألني أنت عايز تشتغل إيه؟ آآ، بصراحة وأنا صغير كُنت باقول مثلًا دكتور، طيار، ظابط، اللِّي النّاس عايزة تسمعه. لكن لما كبرت لما حد بيقول لي: "أنتَ عايز تشتغل إيه؟" بصراحة ما باردّش، يعني مش عارف أرد أقول إيه؟ بعد ما كبرت وفَهِمْت يعني ما مش عارف، مش عارف أنا عايز أشتعل إيه؟ بس اللِّي أنا باحبه، آآ أنا بأحب اللي هو الشغل الحُر، يعني ما باحبش اللِّي هي الوظيفة اللِّي بتقيدك بمكان ووقت، يعني ما استريحتش آه، عَمَلت كَذَا تجربة كده ف في وظايف بالشكل ده يعني ما باستحملش، ي أ في أول يوم، باسيب الشغل تاني يوم على طول، ما ما ارتحتش غير في الوظايف الحُرَّة.
آه. أكيد. آه، إيه اللي حب أكيد، عَندَك حق. الموضوع فعلًا بيبقى مرهق. بالضبط، عَندَك حق.
زي مثلًا آه، زي مثلًا أنا الوظايف الحُرَّة، زي مثلًا أنا اشتغلت كمصمم جرافيك فترة، بس اشْتَغَلْت حُر طبعًا ب بالكمبيوتر بِتَاعِي وبتاع، وكان بييجي لي عُملا من على النت، ومش عارف إيه، واشتغلت برضو مع مكاتب من خلال النت و بتاع. استريحت شوية بصراحة في الوظيفة دي، لكن
حلو جدًا. آه. طب ما طب ما استمريتش لِيه في ال في التصميم الجرافيك مع تاع ما ليه يعني أنت ما ما استمريتش ليه فيه؟
و والله كان ال الماديًا برضو ما كانش مجزي جامد، في حتة الماديًا برضو آه، كُنت عايز حاجة ت تكون أعلى.
إمم، آه، ما كنتش لِسَّه الدنيا إمم.
بس ولا و ممكن أنا ما سيبتهاش كليًا يعني، أنا ممكن أ أطور نفسي فيها برضو، بحيث إن بعد كده تكون ماديًا أحسن، هي برضو هي محتاجة دراسة وتطوير ومش عارف إيه، فأنا اللِّي ب اللي باحبه اللي هي الوظيفة الحُرَّة.
حلو، حلو، عن عَندَك حق. آه.